そうですよね。
うーん、なるほど、なるあと、なんか、僕、結構その
うん。
コーヒーがすごく好きで、で、今はカフェでバイトしてるんですけど、それも、その、コーヒーが大好きで、作るの大好きだから、カフェでバイトさせていただいてるんですけれども。やっぱね、コーヒーって、あの、僕、結構、その、お店でコーヒーのバリスタとして、結構、信頼を置いていただいてるので、なんか、味の調整だったりとか、あ、なんか、そういったところを結構頼まれるんですよ。てなってくるとで、ふだ、普通に、僕もコーヒー飲みたいからなると、結構バイトをした日の1日のカフェインの摂取量が、ほんとに多分、何グラムぐらいなんですかねってぐらい、多分、ほんとに、優に、にひゃくグラムぐらいは超えて200ミリグラムぐらいは超えてるんじゃないかなってぐらい、カフェインを摂取してしまって
あ、そうなんですね。 うーん。 はい。 うん。 はい。 うーん。 あ、結構、ま ええ、まあ、仕事上仕事上、カフェインを摂ってしまうってことなんですね。
はい。 はい。
なるほど、確かにね、カフェイン摂ると覚醒作用でね、眠れなくなっちゃいますもんね。
うんうん。
うーん。なんかね、うん、まあ、その、睡眠っていう側面で見ると、なんかね、夕方以降はカフェイン摂らない方がいいですよみたいなことは、ね、よく言われるわけですが、ね、ゆう夕方以後とか以降とかも結構、摂っちゃってますか？カフェイン。
はい。 あ、そうなんだ、はい。 そうですね、なんか、その、ま、僕、カフェで働いていて、その、やっぱエスプレッソマシンとかがあったりするんですよね。で、なんか、そのエスプレッソマシンって、時間だ時間帯だったりと気温とか気候で結構あの、容体というか、あの、状態が変わってくるんですよ。エス落とし方落ちる落ち方のそうなんで、それが大体夕方ぐらいになると、もう一回変わってきちゃうので、ま、そこで一回エスプレッソマセンマシンの調整を入れて
はい。 うんうん、あ、そうなんすね。はい。 はい。
とかってなると、また、そっからカフェインを摂ってしまっているっていう感じですね。
うーん。ま、でも、どうでしょう、ね、あの、人によってカフェインに耐性というか、違うじゃないですか。カフェイン摂っても、もう全然、ううん、寝れちゃうっていう人もいれば、ね、もうなんか、お昼ぐらいにコーヒー飲んだだけで、もう夜まで眠れないとかっていう人もいたりするんで、その辺はどうです？なんかカフェイン飲むと眠れないなとかっていうのは。
はい。 はいはいはいはい。 うん。 はいはいはい、いますね、そういう人も、うん。 ま、でも、それで言うと、もうずっとカフェで働いてて、コーヒーはずっとやってるので、ま、きもう効かないなっていう、をは、思ってるんですけど、はい。
感じます。 ね、そうですよね。なんか、常態的にカフェイン摂取してる人は、あんまりね、それで眠く寝れなくなるっていうのはなさそうな感じはしますよね。
あ、じゃあ、あんまり関係ないんですかね。ま、なんか、その

はい。
で、それで固定できるのであれば、ね、2時10時とかでも、まあ、ありなのかなっていう気はしますけどね、うーん。
うーんうーん。はいはいはいはい。え、なるほどな。結構でも、その えっと、午前例えばバイトも今やっていて、そのバイトが朝のシフトになっちゃうと、僕、朝5時に起きなきゃいけなくて、でそうなんですよ。で、そこ
はい。 あ、そうなんですね。うーん。
で、なんか、その、じゃ、その、ばあの、部活の次の日にに部活があった次の日に朝のシフトってなると、ま、結局12時から5時ぐらいで、5時間しぐらいしか寝れなくて、で、まあ、その
はい。
あの、はい。
まあ、でもね、それはもう何ていうかね、うん、もう、しょうがないというか、もう、自分でどうこうできないというか、どうこうするのであれば、ね、あの、部活後には、ん、なんだろう、その、朝のシフトを入れないようにするとかっていうのを、ね、気をつけるっていう感じにはなってきますよね。
です。うん。 うーんうーんうーんうーん。 うーん、確かに確かに。なるほどな。うんうんうん。
うーん。 なんか、その辺の、あの、部活は基本毎日あるとか、なんか、それとも休みが決まってたりとか、あるんですか？
えっと、今までは基本的に火、水、土っていうのが練習日程だったんですけれども、あの、ちょっと来月おっきい演奏会がありまして、なのであ、ちょっと吹奏楽部ををやっているんですけれども。あの、来月おっきい演奏会本番があるので、それに向けてほんとに、まあ、来週ぐらいから毎日部活を1月までやる感じですね。
はい。 うん。 はい。 うん。 あ、なるほど。ま、でも、す基本は火、水、土っていう感じなんですかね。うん。であれば、ね、火、水、土には、ね、な朝のシフトを入れないとかね。
はい。 そうです。 うんうんうんうんうん。
ていうことができれば、ね、睡眠時間は確保しやすそうなのかなとかってね、思ったりしますよね。
うんうん、なるほどなるほど。確かにやっぱりタイムスケジュールもう一度見直すっていうのは、結構大事そうですね。
うん。